Так, э, нет, э, ну, ванную, душ, я же ж смотрю квартиру, когда переезжаю, там же, ну понятно, что будет.
Ну может тебе, понравилось очень так я не знаю как бы по локации, но вот нет этого самого, ам, как бы такой минус, не то, что ты ждала. То есть, ты ждала ванну, а будет душ, но тебе так нравится по локации, так нравится по комнате всё это.
Ну Ну и ш ну нет, здесь без разницы, потому что я же всё равно а, когда переезжаю, я уже на что-то соглашаюсь. То есть, я готова, значит, на это, поэтому Не-не, это это именно готовность стопроцентно. То есть, я знаю, на что иду, грубо говоря. Вот, а потому что, видишь, например а, в ситуациях нап даже вот с переездом в другой город, там немножко посложнее будет. Потому что там, помимо всего прочего, ещё много страхов, связанных с окружением. Потому что очень часто ты переезжаешь, и это вот знаешь, а, особенно вот в России, по крайней мере, там можно переезжать из города в город, имеется в виду большие города, и <chuckles> вплоть до того, что там менталитет меняется просто. И не знаю, там, манера речи, поведение, вообще всё другое может быть. И к этому тоже нужно привыкать, а, находить как-то общий язык с людьми вокруг. Там, особенно если там по учёбе или по работе. То есть, э, это буквально, ну, ни не прям с нуля жизнь начинать, но вот как будто бы там ну практически с нуля. Да да да да. Вот что-то такое. Там, наверное, больше про социальную какую-то жизнь. Там страх именно, а, у неизвестности в социальной жизни больше вот в этой ситуации. Ну, квартиры как всё. М-да.
Мгм. То есть, страха тут нет. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Безусловно, да. Мгм. Так. Мгм. Мгм, да. <laughs> Обнулиться немножко. <laughs> Да, это это правда. Мгм. Слушай да на самом деле, переезд такая вещь, которая там хоть и в квартире, хоть и там в город, это, конечно, страх разный, возможно, по, а, по уровню, да, по масштабности, но всё равно вот эта вот, м, как бы, ам, позиция перед неизвестным, она немножко так напрягает, то есть, страх всё равно навеивается. Но вот всё-таки бывают такие, м, ситуации, когда перемены в жизни изначально там кажутся страшными, кажутся какими-то вообще неизвестными, они в итоге, а, оказываются позитивными. То есть, ты понимаешь, что бояться-то вовсе было и нечего да, можно было уже давно переехать, давно поменять там этот город, ещё что-то. Вот как ты, ам, если проживала такие ситуации, относилась к этому, был ли у тебя такой опыт, что ты сначала очень сильно боялась, и испытывала страх, а потом оказывалось, что вообще всё пошло отлично?